อ๋อ ค่ะ <laughs>
<chuckles> ก็ดูได้ <chuckles> สนุกดีค่ะ ก็จะลุ้นเหมือนแบบว่า เฮ้ย เขาเตะ เหมือนอยากลงไป เหมือนเราอยากจำลองเราไปลง ไปเล่นเองเลย <laughs> ลุ้น ๆ <laughs> อือ
อ๋อ ค่ะ อืม <laughs> <laughs> ลุ้น แล้ว แล้วเคยไปดูแบบ ดูในสนามจริงบ้างไหมคะ? อาจจะแบบไม่ใช่ ลี ทีม ทีม ทีมใหญ่อะ หรือว่าไปดูทีมฟุตบอล ค่ะ
อืม ถ้า ถ้าเป็นทีมอื่น ทีมอื่นอะไปอะค่ะ ก็ชอบ ชอบเล่นฟุต ชอบไปดูอะค่ะ เออ ก็สนุกดีนะคะ น่าตื่นเต้น เวลาโดนแบบยิงเข้าประตู เอ่อ ลุ้นแล้ว เฮ้ย "จะเข้าไหมน่า?" อะไรอย่างเงี้ย <chuckles> ใช่ ก็เชียร์ เป็นกองเชียร์ <chuckles> ใช่ค่ะ <chuckles> สนุกมากนะคะ <chuckles>
อืม ค่ะ อา อา ค่ะ ไปอยู่ในบรรยากาศนั้นเนาะ เออ บรรยากาศมัน มันพาเราสนุกไปด้วย เออ ใช่ ๆ ๆ ค่ะ อ๋อ ค่ะ อ เหมือนกันค่ะ ล่าสุดเหมือนเพิ่งเคย เพิ่งเคยไปดูแบบทีมฟุตบอลที่เป็นแบบ ทีมอาชีพที่เขา เขาเล่นกันเหมือนกันค่ะ แต่ล่าสุดเคยไปดู เอ่อ ทีมสวาทแคทอะค่ะ ของโคราชอะ เตะกับสุโขทัย เออ ไปอยู่ในบรรยากาศทีมฟุตบอล ที่เขาจะมีแฟน แฟน ๆ ของทีมเขามาเชียร์ ใช่ไหมคะ มันแบบ โอ้ ทุกคนแบบ มีส่วนร่วม มี มีแบบ เขาเรียกอะไร มี มี มีแรงใจอันเดียวกันน่ะค่ะ มีความแบบ มีแรงเชียร์อันเดียวกัน แล้วมัน เอ่อ มันรู้สึกฮึกเหิม มันรู้สึกแบบสนุกไปด้วยเนาะ เออ ใช่ ๆ ค่ะ
ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อ๋อ ค่ะ อืม ความสามัคคีใช่ไหมคะ? <chuckles> น่าสนุกมาก
มันรู้สึกเขาอินมากเลยอะ ทุกคน <chuckles>
ค่ะ

อืม ต้องอยู่ต่างประเทศแน่เลย ใช่ไหมคะ? <laughs> ที่นี่ก็ อืม 30 กว่า สี่สิบ เกือบ 40 อะค่ะ อากาศร้อนมาก
<laughs> ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ เออ ค่ะ อ๋อ กำลังแบบ กำลังดี ดีนะที่ไม่ตาย <laughs> เพราะว่าเห็นเพื่อนพูดอย่างงี้ทุกคน บอกว่า "อุ๊ย อากาศดีมากเลย ดีนะที่ไม่ตาย เพราะมันร้อนมาก" อือ
อืม <laughs> <laughs> อยู่แต่บ้าน <laughs> อากาศแบบนี้น่าไปแช่น้ำ ว่ายน้ำ <laughs>
อ อ อา ใช่ ตอนนี้ แล้ว แล้วเป็นยังไงบ้างคะคุณ คุณหมวก เอ่อ คุณบ้านแบบมีเล่นกีฬาอะไรบ้างไหมคะ?
ค่ะ ค่ะ อา เล่นกีฬาเหรอคะ สมัยเด็ก ๆ ก็ชอบเล่นกีฬานะคะ ก็จะมี
ค่ะ ค่ะ
ตะกร้อ บาสเซต เก็ตบอล วอลเลย์บอล ปิงปอง ค่ะ แบดมินตัน ช ใช่ เหมือนเขาบังคับอะค่ะ โรงเรียนอะค่ะ ก็เหมือนแบบ อืม จะมีแต่วิชาพละ ใช่ไหมคะ ก็จะต้องเป็นภาคบังคับว่า เราอะจะต้องเล่นกีฬานะ เป็นอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็เป็นนักกีฬาของโรงเรียน ใช่ ใช่ค่ะ <laughs> อา ชอบ อ่า เคยเป็นนักกีฬาตะกร้อค่ะ
โอ้! ค่ะ ค่ะ อา แบบตอนเรียนใช่ไหมคะ? อ๋อ ค่ะ ค่ะ อ อา ใช่ค่ะ อา ค่ะ แต่ละชั้นปี ว้าว! เป็นนักกีฬาด้วยเหรอคะ? กีฬาอะไรคะ? ค่ะ โอ้โฮ! ผู้หญิงเล่นตะกร้อ เก่งมากเลย ค่ะ
ใช่ แต่ผู้หญิง ใช่ ก็คือแบบว่าตอนเด็ก ๆ ก็จะห้าว ๆ แบบชอบเล่นกับผู้ชาย ไม่ชอบเล่นกับผู้หญิง <laughs> น่าจะโลดโผน ห้าว ๆ หน่อยค่ะ
<laughs> ค่ะ อ๋อ <laughs> อ๋อ อาจจะเป็น Sport-Girl อะไรอย่างงี้ค่ะ เออ
<laughs> ใช่ แต่ก็มีทีมผู้หญิงนะคะ เขาก็จะเมือ เหมือนแบบคัดนักกีฬา ใช่ไหมคะ ของโรงเรียน เราก็จะไป เอ๊ย ไปเล่นตะกร้อ คุณครูก็คัด 1 ในนั้น เราก็เป็นตัวสำรอง ใช่ เป็นตัวสำรอง เล่น
ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ อาจ หายากเนาะ ผู้หญิงเล่นตะกร้อ เพราะว่าอาจจะแบบมันไม่ใช่กีฬาที่สวย ๆ ผู้หญิงแบบจะชอบแบบเล่นกีฬาสวยสวย อะไรอย่างงี้ <laughs>
ค่ะ <laughs> วอลเลย์ เบน บอลก็สนุกนะคะ แต่ตะกร้ออะจะเจ็บหัวเวลาโหม่ง ใช่ไหมคะ เวลาเนี่ย เออ
อา อ๋อ ใช่ แต่ว่านี่ก็เคยเล่นวอลเลย์บอลนะคะ เจ็บแขน ตอนเด็ก ๆ แบบ อาจจะด้วยความว่าเป็นคนตัวเล็ก อะไรอย่างเงี้ย แขนเล็ก เขา เวลาแบบจะตีวอลเลย์บอลทีหนึ่งก็คือเจ็บแขน แขนแดงไปหมด <chuckles>
<chuckles> ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ บ ระบมเลย ใช่ไหมคะ?
ใช่ค่ะ ใช่ อืม แล้ว แล้วดูกีฬาบ้างไหมคะ?
อ๋อ บอลล่อย บอล ก็สนุกนะ ดูกีฬา ส่วนมาก อา ดูค่ะ ก็จะดูฟุตบอล วอลเลย์บอล อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อา เขา
คุณบ้านดูกีฬาไหมคะ? ค่ะ อ๋อ เป็นกีฬาที่อาจ ตัวเองอาจจะแบบเคยเล่น อะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะ?
ใช่ค่ะ ก็จะมีวิลัย หรือ
แล้วกีฬาแบบไหนที่ ที่ทำให้รู้สึกตื่นเต้นที่สุดคะเวลาดู?
ตื่นเต้นที่สุดก็ดูฟุตบอลเลยค่ะ <laughs>
อืม อ๋อ <laughs> เชียร์ที่ น ม ทีมไหนเป็นพิเศษไหมคะ? แล้วเวลาดูเราจะตื่นเต้นเนาะ
เออ อา Liverpool ค่ะ